やっぱりこう日本はね、サブカルチャーとして漫画ってすごい世界的に誇れるぐらいね、1つ大きな文化にもなってると思うんですけれども、そういった漫画でね、あの、あなたが心に残る作品と言ったらどんなものがありますか？
ええ。 あ、はい。 はい。もう私が多分、いっちばん好きな作品は、ルパン三世なんですよね。子供の頃からずっと見てて、で、大人になっても、未だに面白いって思えて、ずっと見続けてますね、ルパン三世は。
ええ。 うんうんうん。 ええええ。 ああ、いいですね。ちなみにそのルパン三世をこう、初めて見た時って、ま、だなんだいたい何歳ぐらいで、どんな印象を受けましたか？
はい。 ええ。 ああ、おそらく保育園ぐらいの時にはもうやってたので、その頃から見てたと思うんですけども、ただ、保育園の頃なので、記憶がちょっと、お曖昧で、はっきり覚えてるのはまあ、小学生ぐらいになった時から、面白いなって思ってたのが、ちょっと記憶にありますね。
はいはい。 うんうん。 ああ、なるほど。でもかなり早い、ま、保育園ですもんね。そういったところからも触れられてたってなると、もうご自身の中での、ま、漫画とかアニメとか、そういった文化ってすごくね、こう、もう、根強く残っているというか、やっぱ印象深いものの中でも、やっぱルパンっていうのは一つあるんですね。
はい。 あ、はい。 ほうですね。 そうですね。もう子供の頃は漫画が大好きだったので、もうテレビでだいたい親っとか見てるのは、プロ野球とかニュースとか、相撲だったり、そういうつまらない番組ばっかり親は見てたので、漫画が見てる時はほんとに嬉しくて、もういっつも漫画見てましたね。
うんうん。 うんうん。 ああ、確かにね。 ええええ。なんかね、結構こう親御さんによってはね、あの、あまり漫画とか、あの、テレビとかね、見るのは良くないって。ちょっと制限をされる方もいらっしゃったりとかするっていうのは、聞いたことあるんですけど、そういったところは大丈夫でしたか？
あ、はい。 はい。 あ、でも、うちの家も平日は夜8時までしか見させてもらえなかったので、はちじまで見れる漫画ばっかり見てましたね。
うんうん。 なるほど。やっぱね、そのあたりは子供ながらにジレンマとかね、色々あるかとは思うんですけれども。ええ、やっぱこう大人になってから、また、このね、良さに気付いた漫画とか、あとはね、ここ最近はまった漫画とかも、もしございましたらですね、色々とまたお聞きしたいです。
はい。 あ、はい。 はい。 あ、そうですね。大人になってからは、あまり漫画を見る機会が減って、やっぱりあの、バラエティーとかドラマとか違う方向のものばっかり見るようになって、漫画ってほとんど見なくなったんですけど、ただ
うんうん。 うんうん。
どれぐらい前かな？15年ぐらい前か、あの友達からデスノートが面白いっていうのを聞きまして、で、久々に漫画を読みたくなったんですね、その時。「デスノートって何だろう」と思って。
ええ。 ああ、もうね、もう確かにね、ちょっと前にはなるけど、ジャンプの中でもやっぱりすごく人気で、海外での人気も未だに根強いですよね、デスノートは。
ではい。 あ、そうなんですね。あの、私が読んだのはもう、古本屋で単行本、さん買ってきて、一気に読みたくて、ずっと読んだんですけど、もう内容が面白くて、ひっさびさにあれはハマりましたねへ。
うんうん。 おお。 はいはい。 なるほど。じゃあもうね、単行本をもう一気にこう、一括購入ですかね、古本屋さんで。で、それでこう一気見されたんですね、全部。
あ、はい。 そうなんですよ。主人公の確かキラだったと思うんですけど、で、キラと、あの、エルとの戦いで、もうお互いが頭が良すぎるんですよ、2人とも。で、ふたりとも罠を仕掛けて、あの、罠を仕掛けるけど、お互いが裏の裏の裏をかいて、もう、先読みしてるんですね。この人はこういうことを仕掛けてくるとか、こっちはこういうことを仕掛けてくるか、その仕掛けてきたことに対してこうすればいいとか、またそれに対してこっちはこう出ればいいって、先の先の先を読んでて、すごい話だなって、過去に読んだことないこんな展開の話はって思って、むちゃくちゃ夢中になった記憶ありますね。
うんうん。 はい。 まあ、そうですよね。うんうん。 ええ。 うんうん。 なるほど。ま、確かにすごいいいですよね。エルとキラのそのやり取りとか。まあね、その後の後半に続く怒涛の展開とかもね、やっぱデスノートってすごいなって、未だにやっぱそれだからこそね、海外でも愛されたりとかすると思うんですけど、そんなデスノートもね、やっぱそれだけ人気にそうなったからこそ、こうアニメとかね、映画、そういったものも出てきたと思うんですよ、確か。
はい。 はい。 ええ。作者はい。 そうですよね。なんか作者がとにかく賢いなと思いました。あのこんだけのストーリーを作れるって、作者はすごい頭いい方なんだろうなってほんと思いましたね。なんか漫画とかいうこ子供が読むものって思ってたんですけ、それまで。これはもう大人が読む漫画だなって思いましたね。
うん、そういったものとかうんうん。 <laughs> ええ。 そうですよね。うんうん。 うん、当時ね、一気見して、1回目読んだ時どうでした？内容全部ついていけました？
あ、それがですね、もともと私、小説とかも読むの遅いんですけども。でも漫画だったらあの、画像でセリフがちょっと、ちょこっとだけ載ってるから、ペラペラっていけると思ったんですけど、さすがにデスノートは何回も読み直しました。何ページか戻らないと、ついていけないんですよ、話に。いっかいでは理解できなくて。
ええ。 はい。 ええ。 ああ、じゃあもうね、あれ、ここどういうことだろうっていってね、そうやってこう、ま、紙の漫画だからこそね、ちょっと見直すのって、それだからできやすさはありますね、確かにね。
あ、はい。 あ、はい。なので何回か戻って読んでたので、すっごい時間掛かったの覚えてます、漫画なのに。
うんうん。 あ、そうなんですね。ちなみに、あの、まあ、1回目、とりあえず初め、読み始めてから1回目読了するまでにどのくらいかかりました？
はい。 うーん、もう15年ぐらい前なんで全然覚えてないんですけど、でも、普通の漫画読む2倍以上は時間かかってましたね。
はい。 ああ、ま、確かに内容もね、すごく濃いですし、そういう策略とか罠とかっていうのはね、ちょっと戻って確認しないと、「え、ここにこういうまあ、仕掛けがあったんだ」とかね、そういったものに気づけなくなっちゃいますもんね。
あ、はい。 ええ。 あ、はい。 そうなんです、ほんとにひ。
うんうん。 ええ、いや、ほんとすごい作品だと思いますけれども、そういったこうデスノートのね、あの確かアニメとかね、映画、実写版も確かね、あの、普通に誰かがと藤原竜也とかだったかな、が演じてたものもあったと思うんですけど、そちらはうん、見ましたか？
あは、でも ええ。 あ、ありましたね。 あ、はい。見ましたね。 見ましたけど、やっぱり、あの、映画だと内容がこう単純短くなってるので、なので、これは漫画で読んだ方がいいですね。映画もいいんですけど、話が縮小されすぎてるので、やっぱりこれは漫画で読むべきですね。
うんうん。 ああ。 うんうん。 ああ、なるほど。まあ、でも結構ね、最初は難しいかなとは思うんですけども、内容としてはね。結構、誰かにこうじゃね、デスノートを是非お勧めだよってこう言うとしたら、漫画と映画とアニメですかね。この3つだったら最初どれをやっぱお勧めしますか？
あ、はい。 はい。 はい。 漫画ですね、やっぱり。
あ、もうダントツで。
はい。
うんうん。やっぱり、まあ、そのね、漫画だとしたら、その、ま、デスノートの良さを、ま、漫画でしか伝えられないところっていうのももちろんあると思うんですけど、そういったね、漫画としてのデスノートの良さってどういうところだってこう説明されますか？
はい。 ええ。 はい。 うーん、ま、とにかく深い、なんか奥が深すぎて、小説読んでるみたいな感じだったので、なんか漫画でペラペラペラってページをめくるめくるようなタイプじゃないっていうところがすごいお勧めしたいですね。
うんうん。 ああ、なるほど。確かにね、ま、漫画みたいに気楽な気持ちで読める作品ではないかもしれないけど、でもだからこそ大人がね、熱中して読める作品でもありますよね。
はい。 あ、はい。 そうなんです。でもほんとに、漫画として、大人になって、しハマって読んだのは、これぐらいかな、ほんとに読んだのは。で、最近、ここ何年か、ごん5年ぐらい、5、6年前から、あの、鬼滅の刃にハマって。鬼滅の刃も、あの、単行本で読んでるわけじゃないですけど、あの、テレビとかでは、すごくハマりましたね。て鬼滅の刃は。
うんうん。 ああ、そうなんですね。 ええ。 うんうん。 ああ、まあ、すごいブームですよね。未だに、確か、新しい映画が、こう、上映されたとかで、こう、ニュースとかね、話題に上がることも、多いかと思うんですけれども。そういった中で、こう、最初、鬼滅の刃を知って、読んでみようかな、と思ったきっかけって、何だったんですか？
あ、はい。 ええ。 はい。 あ、鬼滅の刃はあの、まん単行本どっかでは読んでなくて、あの、テレビの漫画でしか観てないですね。
うんうん。 あ、そうだったはいはい。どうでした？こう、まあ、観てみようかなと思ったきっかけとか、実際にこう、観てみて、あ、ここら辺いいなとか、こういうところが素敵だなって思った場所とかってあります？
はい。 はい。 あ、はい。あの最初きっかけは、まあ、友達の勧めで見てみたんですけど、見てみたら、もうほんとに今までにないストーリー、これもデスノートみたいに、今までで見た漫画とはもう、全然タイプの違う漫画でして、ええ、まあ、鬼退治って言えばそれぐらいで、一言で片付くんですけど、なんか主人公が、その、退治した鬼の生い立ちについていつも振り返るシーンがあって、それがなんか、いいなっていつも思ってましたね。他の漫画にはこんな、あの、ライバルとか敵の生い立ちなんて考える漫画って、あん見たことなかったので、そういうところがなんか、あの主人公の優しさが出ていいいい漫画なんだらんなって思いますね。
はい。 うんうん。 はい。 ああ。 うんうん。 確かにそういった構図って珍しいかもしれないですね。やっぱこうね、少年ものとかバトルものってなるとね、味方サイドと敵サイドって分かれて、敵側の方にあんまりこうね、情報がなかったりとか、深掘りされることって、確かに少なかった気がしますよね。
あ、はい。 ええ。 あ、はい。 あ、はい。
うんうんうん。
なので、今までにないタイプのえ漫画だなって思いますね。
ああ、なるほど。ちなみにそのね、鬼滅の刃もこう一気に観られたんですか？それともなんかちょっとね、毎週とかそういった形でこう、ゆっくり継続されたとか。
あ、放送される時は、ま、一気に観てましたけど。
うんうん。
そうですね。にでも止まらなかったですね。とにかく次が観たくて仕方なかったですね。
ああ、そうなんですね。やっぱりもうそれだけ、もう次に進めたりとか、そういう展開ももう、怒涛で気になっちゃうんですね。
ええ。 あ、はい。
うんうん。
なので、大人になってはまったのはこの2つぐらいですね。デスノートと鬼滅の刃。
ああ、いいですね。確かになんか、こう子供の頃にはまってた、ま、作品と、いざ大人になってからこう、はまるようになった作品って、結構ジャンルとかなんか物語とか違うなって感じたりしますか？
はい。 ええ。 そうですね。子供の頃はやっぱりドラえもんとか、単純なストーリーが好きでしたね。普通になんか30分の間で解決するような話。
うんうん。 あ、ま、1話完結じゃないですけれどね。なんか、ま、うん、ま、続いてもにわとかくらいで、うん、あの、終わるものの方が確かに子供からすると見やすいかもしれないですね。
うん。 ええ、そうなんで ですね。 あ、はい、もうその日で完結するアニメがとか漫画好きですね。ドラえもんが助けてくれて終わるっていう感じで、なんかすっきりして
うんうん。
あん、まあ、でも
ええええ。
次回に続くっていうような漫画も見てたので、ま、それもそれで楽しんでたと思うんですけど、でも未だにやっぱりドラえもんはあの、心に残る作品ですね。
ああ、そうなんですか。ドラえもんもね、今こう大人になってから振り返って、やっぱここがすごく良かったなとか、こういうところがやっぱり好きだったなって感じるところは、どういったところになりますか？
あ、はい。 ええ。 あ、あの、夢を叶えてくれる。ま、のび太が望んだことをすぐ、叶えてくれるっていうのが、いっつも夢があっていいなって思いましたね。
うんうん。 あ、そうですよね。まあ、ああいったね、こう万能型のロボットがいて、ちょっと困ったら「助けて」って言ったら、あの、ね、秘密道具をポケットから出してくれるなんて、近くにいたらいいなって思うのは絶対子供の時に一度は通る道ですよね。
へえ。 あ、はい。 ええ。 そうなんです。あと空タケコプターで空飛んでみたりとか。あ、どこでもドアで、あの、どこでも旅行、行けたり。あとタイムマシンで未来に行けたりとか、そういうすべてが夢があっていいなって思ってましたね。
うんうん。 ああ、そうですよね。やっぱそういったところってね、こうやっぱ子供ながらに、こう夢を見たりとかいいなってこう、感じたりとかっていうのもありますよね。
うん。 はい。 はい。そうなんですよ。でも大人になっても、やっぱり、ドラえもんって夢があっていい作品だなって思いますね。なんか世界に広がるのが、分かる気がしますね。
うんうん。 ええ。 あ、なるほど。ちなみにこう、大人になって、ま、またちょっとね、ドラえもんとかを観返した時に、子供の頃に観た印象と変わった部分とかって何かあったりしましたか？
ええ。 まあ、一言で言うなら、声声が変わったとか。声優とかがどんどん新しい人に。みんな、なんか亡くなって、新しい声優に変わってくから、登場人物が、なんかキャラが、だんだん変わってきたなって思いますね。
<laughs> うんうん。ああ、でもなんかそれって、すごい、あれですね。なんか年を重ねるごとにこう、深刻な話題というか、あれになってきますね。確かに。ね、自分が観てた頃のアニメの声優さんが変わったり、ま、亡くなってしまうこともあるし。まあ、それこそもうドラえもんの漫画だって、もう、原作者の方は亡くなられてますからね。そういった形でええ、漫画の、まあ、何て言うんでしょう、書き方というか、コマ回しとか、ちょっとしたタッチがね、少しずつ変わっていくっていうこともやっぱりこう振り返ってから分かる、みたいなものもあるかもしれないですね。
ええ。あ、そうなんです。はい。 ええ。 あ、そうですよね。 あ、はい。 はい。でもまあ、そうやって、声優が変わったり、作者が亡くなったとしても、代々受けつけ受け継がれていくのっていいなって思いますね。
うん。 そうですね。ま、もしね、あの、ま、次の世代の方とかにね、ま、お子さんであったり、ま、そのまだお若い方にこうね、あの、紹介するってなった時には、今だったらどんな作品をこう、ね、次の世代に伝えてみたいですか？
はい。 あ、そういや、今思い出したのが小学生ん時、ちびまる子ちゃんの漫画よく読んでたので。で、ちびまる子ちゃんもやっぱり、いい作品なので未だに残り続けてるので、これもずっと続いて欲しい漫画の1つですね。
うんうん。 はい。 ああ、そうですよね。ほんとにちびまる子ちゃんもね、かなり長い、もう今となっては、ご長寿作品にもなってますもんね。
ええ。 あ、ははい。なんか、ほのぼのしてあったかい漫画なんで、今でも心に残ってますね。
うんうん。 なるほど。ま、ほんとにね、色んな漫画があったりとか、ご自身がね、子供の頃読んでたものが、今になってみるとね、ちょっとまた、少しずつ違っていったりっていうものがあったとしても、やっぱその当時ね、心に残ったものっていうのは今でもね、深くこう、刻まれて記憶に残ってるんだなってことがすごく話を聞いていく中で感じられました。
はい。 はい。 はい。 あ、こちらこそなんか、懐かしい気分に浸れて、とっても楽しかったです。どうもありがとうございました。
うん。 ありがとうございました。